Ja.
Das finde ich natürlich auch ähm, der war damals natürlich schon irgendwie cool. War natürlich ‘ne ganz andere Zeit, als er da diese Rolle gespielt hat. Aber wo sie's jetzt, äh, mit Dwayne, äh, Johnson und so wieder aufgelebt haben also, finde ich gigantisch. Haben sie echt was Tolles auch er erschaffen. Was auch einem so im Kopf bleibt.
Mhm. Ja. W was mir aufgefallen ist, ähm, nochmal bei bei „Fluch der Karibik“: Das ist ja eigentlich 'n sehr spezielles Thema oder ‘n spezielles Genre. Also, ein wenn ich wenn mir jetzt jemand gesagt hätte- also, ich bin kein Filmregisseur- aber jemand hätte gesagt: „Willst du nicht 'nen Piratenfilm machen? Ähm, der geht durch die Decke.“ Dann würde ich sagen: „Mit Sicherheit nicht, weil das ist breite Masse.“ Piratenfilm, würde ich jetzt nicht sagen, ne, dass es läuft. Woran li t liegt einfach das woran liegt das einfach? Weil ne, es sind ja keine Piratenfilme, die es sind ja eher so Filme für die für die M Masse oft, die eben durch die Decke gehen.
<chuckles> Mhm. Haben also, ja, wie wer es muss einfach äh, äh, schwierig, aber wahrscheinlich war‘s einfach der richtige Zeitpunkt. Grade wenn ich jetzt auch mal an „Jurassic Park“ denke. Ja, ich glaube, der 1. Film war ne, 93 oder noch früher, äh, zu der Zeit mit Dinosauriern. Hm, da hatte man ja so gar keine Berührungspunkte irgendwie. Und da ich glaube, da wussten sie auch nicht, was da noch hinterherkommt. Und, wenn ich sage mittlerweile, ich glaube, 7 Filme sind ja da jetzt mittlerweile entstanden. Wahnsinn, dass man klar, mit ‘n bisschen Abstand, aber dann, wenn ich an „Jurassic Park“ klar, das war noch mal ‘ne andere Zeit, aber dann mit „Jurassic World“ so viel Jahre später, praktisch, das Genre noch mal mit der neuen Technik aufzugreifen: grandios. Also, finde ich auch super.
Ah, gutes Beispiel. Ah, ja, Wahnsinn. Mhm. Also, vielleicht doch wichtiger, als man denkt, ne? Dieses das hast du gut angesprochen, ähm, mit diesem zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wobei, wenn ich so zurückdenke, bei „Jurassic Park“ gab es ja sch also, so früher, Dinosaurier-Filme. Doch, da kenne ich schon einige. Die musste ich mir immer angucken, ähm, mit meinem Vater. Das weiß ich noch. Wo dann die Dinosaurier so ganz schlecht animiert waren und
Mm. Ah, okay. Ja, das war ja Godzilla oder so irgendwie diese ganze Das war noch mal was Also, Godzilla Godzilla ist natürlich nicht Dinosaurier. <chuckles>
Ah ja, okay, ja, ja, diese asiatischen äh, ja. Äh, ja, aber auch Dinosaurier-Filme gab‘s hin und wieder, wo ich ja die sind mir im Kopf geblieben, einfach diese einprägsamen.
Ich ich ich sehe eher auch die schlechten Godzillas oder die dann irgendwie da au um ja. <chuckles>
Äh, ja, auch. Auch. Und, wenn du, pf <chuckles> das ist jetzt vielleicht kannst du kreativ werden. Wenn du selbst ‘ne Filmfigur erschaffen könntest, die den Leuten im Kopf bleiben soll, worauf würdest du besonderen Wert legen?
<snorts>